Hello!
Ayan, hello po magandang umaga!
Good morning po! Kamusta po kayo?
Good morning din. Eto okey naman, um, 'di pa nga lang nag-aalmusal kagigising ko lang din kasi literal, eh, lit <chuckles>
<chuckles> <laughs> Pareho tayo parang ayoko nga tumayo't nakikita ko yung sikat ng araw napakainit ang aga sumikat.
Mm. Kaya <chuckles> Maaga, gano'n talaga kailangan kaila <chuckles> kailangang gumising.
<giggles> Pero, umulan po kagabi, diyan ba?
Hindi hindi umulan dito.
Ay, hindi umulan diyan! Umulan dito kaya medyo malamig yung gabi ko. <laughs> Malamig yung gabi ko parang double meaning 'yun, ah. <giggles> Parang double meaning yung malamig yung gabi. Mm.
Oo. Sana all. Sana all, malamig yung gabi. Eh, sabagay hindi ko rin na <chuckles> 'di ko ri naman kasi din ramdam kasi nakabukas din yung AC, eh, sobrang init din kasi sobrang m gan'yan.
Mm. Mm, mm. Kaya ngayon eto, um, plano ko na sanang kumain pero dahil kay nakausap ko na din siyempre <sniffs> 'ba minsan lang tayo mag-usap, eh, maganda yung mag mag-usap-usap ng mga bagay-bagay. <chuckles> <sniffs> Pero 'yun na nga, medyo hindi naging maganda yung gabi ko kagabi pero siyempre gusto ko pa rin may makausap ako sa mga alam mo yung iba pa rin kasi kapag may nakakausap ka sa mga bagay-bagay, <sniffs> negative or positive mahalaga yan, <sniffs> um, may
Mm. Oo. Oo nga minsan la Oo, totoo yan. So ano? Mm. Mm. Oo. <laughs> Mm. Mm, hangga't yung social battery ko hindi bumababa. <chuckles> Gano'n.
<chuckles> Tama gusto ko yan, ganyan yung gusto ko medyo high energy para at least good vibes lang tayo, eh. pero 'yun na nga matanong lang din, um, paano mo malalaman kung alam mo 'yun, kung handa ka na sa isang medyo madamdamin muna tayong ngayong umaga, ha, kung maganda kung handa ka na sa isang seryosong relasyon?
Hmm. Oo. Seryoso, ah.
Mm. <chuckles>
Eto 'no, sige, um, actually natuto na kong pa ay, parang nalaman ko lang na ano ma natuto lang akong parang lumandi. <laughs> Parang nag in na start talagang ma-in love ng bonggang-bongga, ano ako no'n grade 6 ako no'n, siyempre immature gan'yan, ano bilang 12 years old palang ako no'n that time, 'no.
Okey. <laughs> Tama. Okey. Okey, mm.